ज़रूर, समझ पाई, पर पहले आपने किसी तरह की, किसी से नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश की है क्या? और उसके नतीजे क्या रहे कोई आपके मित्र बने?
जी, बिल्कुल, देखिए अगर मैं अ, नज़दीकियाँ बढ़ाने की बात करूँ ना, तो पहले मैं एक लड़की को और जानती थी, वो मतलब हमारे ग्रुप की नहीं थी इससे इन लोग से मिलने से पहले मैं एक लोग से मेरी बात हुई थी, पहले दिन जब मैं आई थी कॉलेज। तो कहीं न कहीं उनसे मेरी बात हुई थी फिर, वो थोड़ा-सा होता है ना कि थोड़ा-सा अपने दिखावे में रहती थी, थोड़ा एटीट्यूड में कि मैं हूँ और फिर वो हुआ क्या था कि वो बहुत शुरुआत से थोड़ा-सा जानती भी थी टीचर वगैरह को या अच्छा उसका इम्प्रेशन बन गया था, मुझे इतना पता नहीं है। तो कहीं न कहीं वो क्लास की रिप्रेज़ेंटेटिव बन गई थी, सीआर बन गई थी, तो मतलब वो जब मॉनिटर बन गई थी तो थोड़ा-सा वो ज़्यादा अपने आप दिखाने लगी, कहीं न कहीं शो ऑफ करने लगी। तो धीरे-धीरे पहले तो ऐसा नहीं, मुझसे ठीक-ठाक बात करती ही थी और होती भी थी मेरी बात उससे, जितना मतलब समय मिलता था बट अभी जब से वो थोड़ा-सा सीआर बन गई है ना क्लास की, तो थोड़ा-सा उसके अंदर ज़्यादा बोला जाए तो स्वाभिमान आ गया है, वो थोड़ा-सा मतलब ज़्यादा अपने दिखाने में रहती है और जल्दी मुझसे बात भी नहीं करती है। मतलब जब मैं खुद से अगर टोक देती हूँ गुड मॉर्निंग तब कर लेती है, वरना वैसे तो वो अपने से नहीं बोलती है, तो मतलब मैंने उसके साथ थोड़ा-सा नज़दीकी दिखाई थी, मैं मतलब उससे ज़्यादा अ, वो होता नहीं कि निःसंकोच बात कर लेती थी बिल्कुल, अ, कुछ भी बोल देती थी, कुछ भी कर लेती थी, हर चीज़ पूछ लेती थी। बट कहीं न कहीं अब वो मतलब मेरे करीब अ, थोड़ा-सा नहीं आना चाह रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। कहीं न कहीं वो थोड़ा-सा होता है ना कि ज़्यादा अच्छे दोस्तों से मिलना चाहती है या जो पढ़ने में तेज़ है, उनसे अपना दोस्ती रखना चाह रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे थोड़ा-सा दूर जा रही है। इसलिए मुझे लगा था कि देखो वो तो कहीं न कहीं बदल गई, शुरू में तो कितनी अच्छी थी। कहीं न कहीं मेरे ही साथ रहती थी हर समय और जब से उसको थोड़ा-सा हुआ नहीं कि सीआर का पद वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा बोलते जाए तो बदलाव उसमें आने लगे। तो मुझे ये लग रहा है कहीं मैं इनके साथ भी अगर रही और ये मेरे पीजी वाली मतलब अगर जो लड़की है, अगर ये भी कहीं न कहीं इसका आगे मूड बदल गया, ये भी मुझे छोड़ के चली गई, तो कहीं न कहीं मैं अकेले ही रह जाऊँगी। तो मुझे थोड़ा-सा इनसे डर भी लग रहा है कि क्या करूँ, मुझे इनसे अच्छा रिश्ता बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए बातचीत बढ़ाऊँ या नहीं बढ़ाऊँ? कहीं न कहीं ये चीज़ भी मुझे लेती है बात करने से और थोड़ा-सा मैं झिझक जाती हूँ कि क्या करना चाहिए मुझे अभी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे मैं थोड़ा-सा अ, बेहतर कर पाऊँ चीज़ें। जी।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। जी। हुँ। हुँ। जी। मैं, समझ रही हूँ आपकी इस पूरी समस्या को, आप बिल्कुल घबराइए नहीं और आपकी परेशानी है